À bạn ơi, ừm, hiện tại á là mình cũng trải qua, kiểu như là, một số cái khó khăn về tài chính mà trước nay mình chưa có quản lý tốt. Ừm, thực ra là hiện tại á là mình, ờ, có con nhỏ nè. Ừm, mình được tầm 9 tháng mình mới quay trở lại công việc. Mà hai vợ chồng á cũng dè xẻn chi tiêu rất là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là qua năm mới á thì, ờ, con của mình á thì nó sẽ đi học nè. Và khi mà con con ừ, con nó nó đi học, kiểu như là, đi học ở cái trường, ờ, trường dành cho tuổi là từ 12 tháng tuổi trở lên á, thì nó sẽ tốn kém hơn rất là nhiều đúng rồi, mà mình với lại chồng mình cũng có nhiều cái vấn đề về tài chính cần phải lo toan nữa á. Thì mình đang mất cái cân bằng trong việc quản lý chi tiêu, mà cũng không biết á là lập kế hoạch tài chính như thế nào để cho nó phù hợp để đối mặt với lại những cái thử thách rất là lớn ở phía trước? Ừm.
Ừm hứm. Ồ. Ồ. Ừm, gọi là nhà trẻ. Ồ. Ừm. Ừm, mình hiểu cái cảm giác đó nó hông có dễ dàng tí nào đâu khi mà một mặt á, bạn có một cái thành viên mới trong gia đình nè là một cái điều rất là vui và hạnh phúc, đúng hông? Nhưng mà cái việc đó đồng nghĩa với cái việc bạn phải lo thêm cho một miệng ăn, mình phải làm sao để mà mình cân đối cái tài chính trong gia đình mà cho, gọi là, lo cho cả con của mình. Và đồng thời những cái mục đích, những cái mục tiêu, những cái, gọi là, ừm, những cái kế hoạch trong tương lai mà bạn và gia đình, những người trong gia đình bạn có kế hoạch á, thì ít thì chắc hẳn mình cũng phải cần mình một số một nguồn tiền nhất định, đúng hông nè? Và cái việc mà sắp tới á con của bạn đi học, gọi là, đi học giữ đi đi giữ trẻ á, thì nó cũng là một cái bước tiến rất là quan trọng đó, và đồng thời cũng là một cái thử thách cho dành cho gia đình bạn đó, thì v về tài chính nè, rồi về cả tinh thần nữa. Và cái việc mà tài chính gánh nặng tài chính hiện tại bạn đang mắc phải, đúng hông nè? Khi mà mình có cái vấn đề với cái việc mà mình không biết cân bằng làm sao cho nó phù hợp. Ừm, rồi, vậy thì
Đúng rồi. Chính xác rồi đó bạn. Đúng rồi. Đúng rồi á bạn. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, ừm, để mình trả dàn trải thêm những cái khó khăn mà mình gặp đi. Ờ, tại vì á là, ừm, khi mà tụi mình tụi mình còn vẫn còn khá là trẻ, vợ chồng mình cũng còn khá là trẻ, thì, ờ, trước đó thì chồng mình cũng có mua chung cư nhưng mà, kiểu, còn trả một nửa, còn một nửa là vay ngân hàng. Ờm, khi mà vay ngân hàng thì mỗi tháng á là cũng phải, cái kiểu như là, cũng phải dành ra cả gần 20.000.000 để có thể là chi trả cho tiền lãi ngân hàng. Ờ, sau đó á thì mình cũng, ờ, tụi mình cưới nhau rồi cũng có, ừm, có bầu, mình có bầu và cũng sinh con á. Và cái cái thực ra là mình trước đó là mình cũng có một cái khoản tiết kiệm nho nhỏ, nhưng mà khi mà sinh con á thì, ờ, số tiền nó, kiểu như là, nó nó nó tăng lên rất là nhanh chóng. Ừm, khi mà con ốm đau nè, rồi khi mà, ờ, mà mình lúc tại thời điểm đó á mình cũng hổng có bảo hiểm xã hội, mình cũng hổng có bảo hiểm thai sản, mình nghỉ á thì không lương, cho nên á là nó cũng khá là khó khăn á. Ờ, tiền tiết kiệm á thì hiện tại tụi mình cũng đã xài hết rồi, ờm, kiểu như là, phải chắt góp và dè sẻn theo, ơ, từng tháng á, cho nên nó cũng khá là khó khăn. Mà kiểu như là, mình nghĩ á là qua năm á thì con của mình cũng sẽ đi học, mà mình cũng nên có một khoản tiết kiệm, lỡ đâu mình xui rủi như thế nào đó, gặp tai nạn hay là cái gì đó thì mình sợ rằng mình, à, mình sẽ không có lo nổi. Ừ, kiểu như vậy á. Mà, ừm, bên ơ, hai bên gia đình á thì vẫn muốn mình á là tầm 2-3 năm nữa là sẽ có thêm một đứa nữa để cho, kiểu như là, phải nên có hai đứa, ờ, kiểu như là 2 con. Mà đúng rồi, mà mà nếu mà bây giờ, kiểu như là, khi mà, ừm, đẻ 1 lần á thì, ờ, nuôi luôn 1 lần cho nó đỡ cực, chứ sau này, kiểu như, con lớn lên 7-8 tuổi rồi á thì, ờ, sinh con nữa á thì nó sẽ rất là khó, mà lúc đó cũng, kiểu như là, tuổi tác nó cũng hổng có cho phép nữa. Đó, cho nên là, ờ, mình sợ rằng là, kiểu như là, mình sẽ có thêm một đứa nữa trong vòng 3 năm tới, mà nếu mà c với cái tình trạng như thế này nè, thì nó sẽ là một cái áp lực tài chính rất là lớn đối với lại hai vợ chồng mình. Thì không biết phải làm sao bây giờ?
Mình hiểu. À. Mình hiểu. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ờ. Ôi! Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ồ! Gọi là có nếp có tẻ, đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm, trước tiên á thì cũng rất là đáng tuyên dương khi mà bạn đã suy nghĩ trước cho tương lai. Khi mà con của bạn đi học nè, thì bạn cần bạn cũng muốn để dành thêm một cái khoản tiền nho nhỏ để mà phòng hờ cho tương lai, đúng không? Nhưng mà á đôi khi cái áp lực cái áp lực từ bên phía gia đình nội ngoại á là muốn có thêm 1 con một đứa nữa thì nó cũng gây nên cái áp lực, ờ, đặc biệt là cái áp lực tài chính nên cái gánh nặng đôi vai của bạn và chồng của bạn nè. Ừm, nhưng mà hiện tại á, cái chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình nó có ổn định hay không? Và, gọi là, cái cái cái khoản nợ mà mình có thể thanh khoản hàng tháng á, nó vẫn ổn chứ ha?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi á bạn. Đúng rồi, th ừm. Ừm. Thì, ờm, thì khi mà mình mới nghỉ thai sản và mình bắt đầu đi làm lại gần đây á, thì mình, ờ, mình đang tại vì cái tài chính của gia đình mình á, ờ, nếu mà một mình chồng của mình đi làm và lương của một mình chồng mình không á, thì mình nghĩ là nó chỉ, kiểu như là, vừa đủ khi mà con của mình còn, k kiểu, còn nhỏ xíu khi mà phụ thuộc trực tiếp vào sữa mẹ thôi. Ờ, ừm, thì, ờ, thì nó mới đủ. Chứ bây giờ á, là tại vì cái chi phí, ờ, sống ở một thành ở ở thành phố Hồ Chí Minh nó cũng rất là lớn nữa, ừ, cho nên là ừm, cho nên là ở một cái thành phố lớn như vậy thì chi phí mà, ờ, sinh sống, rồi chi phí nhà cửa, rồi mình cũng phải trả nợ ngân hàng nữa thì nó rất là lớn. Ừ, cho nên là nếu mà một mình chồng mình đi làm á, thì mình nghĩ là nó sẽ không đủ trong cái thời gian tới đâu, cho nên là mình cũng phải bắt đầu quay lại với, ờ, với công việc nè.
Ờ. Hoàn toàn đồng ý. À. Đúng rồi. Mình hiểu. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Không sao đâu bạn, mình đừng có lo lắng quá, tại vì trong cuộc sống con người mà, ai cũng có những cái lúc mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn. Và ở đây á, bạn đã suy nghĩ rằng nếu mà chồng của bạn kho đi làm không á thì thứ nhất nó cũng chỉ gọi là vừa đủ để mà sinh sống thôi, và đôi khi nếu mà con bạn đi học thì nó cũng không đủ, đúng hông nè? Nhưng mà n trong trong tương lai á, ừm, nếu mà cứ như vậy thì đôi khi nó cũng là một cái áp lực rất là lớn lên cái đôi vai, nên gánh nặng, gọi là, của chồng bạn á, tại vì chồng bạn sẽ nghĩ rằng ừ, bạ chồng bạn là cái cần kiếm cơm cho gia đình, mà nếu chồng bạn cảm giác bị mệt mỏi hay là mình bị mất ý chí á thì đôi khi nó lại là một cái nó lại bị phản tác dụng rất là lớn đó. Nên là rất là tốt khi mà bạn, gọi là, muốn có ý định là mình san sẻ bớt một cái phần gánh nặng tài chính bằng cái việc bạn quay trở lại đi làm nè. Rồi, nếu mà bạn muốn, gọi là, hiện tại mình muốn cải thiện thêm về cái mặt tài chính cho gia đình, đúng hông, thì bạn có sẵn sàng bạn chấp nhận rủi ro tài chính hông? Và nó s ừm, khoảng bao nhiêu phần trăm?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừ. Ừm. Rủi ro tài chính hả? Thì mình, ừm, mình chưa có nghĩ tới là cái vấn đề là mình sẽ đầu tư vào cái điều gì. Tại vì hiện tại á là, ừm, nếu như mà cũng có một cái số vốn nhỏ đi, thì mình cũng không dám rủi ro nó, tại vì, kiểu như là, mình đang có con nhỏ á. Ừm, mà bây giờ mình cũng không biết là sẽ đầu tư vào cái vấn đề gì để mà có thể sinh lời được. Cho nên là vì là có gia đình rồi, vì là có con nhỏ, cho nên mình mình không có dám á rủi ro nhiều á. Ừm, ví dụ như là cái số tiền mà mình chấp nhận mà bỏ ra, mà kiểu như là, gọi như là, mất đi mất tiêu luôn á thì nó chỉ tầm con số là dưới dưới 30.000.000 thôi, chứ còn cao hơn ba chục triệu á thì mình nghĩ là, ờ, nó không có không có dám để mà rủi ro như vậy.
Ừm! Ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Ừm, vậy là cái phương án bạn muốn ở đây đó chính là mình lựa chọn cái phương án an toàn nhất có thể, đúng không nè? Khi mà cái việc đầu tư rủi ro ở đây á là một cái việc mà nó trong cái thời điểm hiện tại bạn không có thể nào bạn chi trả, bạn gánh được cái khoản rủi ro đó, đúng hông? Mình hiểu nè. Rồi, vậy thì á, ưm, không biết bạn đã từng cân nhắc tới cái phương án rằng là ngoài cái việc mà bạn đi làm, ừm, gọi là, công việc chính ra á, bạn cần tìm một cái công việc, gọi là, phụ, một cái công việc bán thời gian chưa? Tại vì mình m m mình tin chắc á trên internet nè hay là ở ngoài kia á cũng có kha khá cái công việc bán thời gian, từ những cái công việc tay chân như là mình làm ở những cái quán cà phê nè, mình làm pha chế nè, cho đến những cái công việc mà cần, gọi là, nhập liệu, ở trên mạng cũng có rất là nhiều cái công việc nhập liệu, hay là mình làm trợ lý, gọi là trợ lý ảo á. Thì đôi khi có những cái người mà họ làm, công việc họ bận bịu quá đi thì họ cần một cái người trợ lý để mà sắp xếp công việc, sắp xếp những cái lịch mà làm việc cho họ á thì họ cũng đăng tuyển rất là nhiều trên mạng á. Không biết bạn đã từng cân nhắc tới cái vấn đề rằng ờ, từng từng cân nhắc tới cái phương án mình kiếm đúng rồi. Đúng rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác rồi. Ừm. Ừm. Ừm! À. Tìm một thêm một cái nguồn thu nhập, đúng hông nè? Ừm, <tsk> thì tại vì trước đây á là con của mình nó khá là nhỏ, mình chưa có nghĩ tới cái khoản cái cái khoản này. Tại vì, ờ, bây giờ là mình quay trở lại với cái công việc, ờ, gọi là toàn thời gian là ban ngày rồi nè, nhưng mà khi mà bạn nói á thì mình, kiểu như mà mình, ờ, mình nghĩ tới là à, ừm, nếu như mà muốn, gọi là, kiếm thêm thu nhập thì mình chắc là cũng phải tìm thêm một công việc khác. À, thực sự là mình mình mình cũng khá là giỏi tiếng Anh đó và, ờ, mình nghĩ là ờ, có thể là mình đi làm gia sư hoặc là nhận thêm dạy buổi tối đồ này kia, đúng hông nè? Còn những cái công việc khác á thì mình nghĩ là mình sẽ chưa phù hợp.
Ừm. Ồ! Ừm, hoàn toàn đúng đó. Ừm, nếu mà cái thế mạnh của bạn là ngoại ngữ, và đặc biệt là tiếng Anh á, thì mình tin chắc luôn là nó có rất là nhiều cái công việc ngoài kia phù hợp với cái khả năng, cái kỹ năng hiện tại bạn đang sở hữu đó. Và đồng thời á nha, bạn cũng nên, gọi là, mình lập ra một cái kế hoạch cho cả ngắn hạn và cho cả dài hạn, và mình có những cái mốc thời gian cụ thể nè, kế hoạch để mà mình có thể tiết kiệm á. Tại vì nếu mà mình chỉ có tiết kiệm đơn thuần, mình nghĩ là ừ, q tháng này bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền X, một số tiền bao nhiêu đó á thì nó cũng chưa có thực sự, gọi là, cụ thể quá, mà mình hãy có một cái mốc thời gian. Ví dụ như là sau 6 tháng chẳng hạn, bạn muốn tiết kiệm 30.000.000 thì mình hãy phân chia nhỏ ra thành từng tháng, từng tháng hoặc qua từng tuần, từng tuần một thì mình có những có mốc cái mốc nhỏ nhỏ như vậy á, thì cứ cộng dồn lại sẽ được một cái số tiền cũng kha khá lớn đó!
Ừm. Ừm. Rồi. Lập ra kế hoạch. À. Ờ. Ừ, hay nha! Ừm! À, mình hiểu rồi. Tự nhiên bạn nói xong rồi mình sực nhớ tới, ờ, có cái tính năng của ngân hàng á là mình, kiểu như là, gửi heo tiết kiệm vào đó là, kiểu như là, tới tháng nó phải nó sẽ tự động trừ cho mình là 2.000.000 hay là 3.000.000 tùy thuộc vào cái, à, cái mục tiêu tiết kiệm của mình, đúng hông? Ừ, ừ, hay nha. Tức là mình phải có một cái, ừm, một cái cái kế hoạch tài chính tiết kiệm, ờ, một cách là cụ thể, rõ ràng chứ không phải là lời nói suông, đúng hông nè?
Ừm! Đúng rồi. Đúng rồi. Hoàn toàn chính xác luôn. Với cái việc mà chuẩn bị mà có mục tiêu như vậy á, thì mình tin chắc luôn cái vấn đề tài chính của bạn sớm muộn gì nó cũng được giải quyết thôi, và gia đình của bạn sẽ không có phải lo lắng về cái gánh nặng tài chính cho tương lai sắp tới nữa đâu.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Kiểu như là, bây giờ là mình phải có một cái kế hoạch nè họ và kiểu như là, mình tận dụng thời gian, tận dụng cái khả năng tiếng Anh của mình để mình có thể là, ờ, làm thêm để kiếm tăng thêm thu nhập và tăng cái khoản tiết kiệm của mình lên, đúng hông nè? Ừ, cảm ơn hôm nay là bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ, những cái trải lòng của mình. Thật sự là thời gian qua mình cũng hơi áp lực, nhưng mà bây giờ nói chuyện với bạn mình đỡ hơn phần nào rồi. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Đúng rồi. Ừm, mình hy vọng á là những cái lời khuyên vừa rồi có thể giúp ích được bạn để mà cân bằng được cái tài chính trong gia đình nhỏ của bạn nha. Chúc bạn hạnh phúc và thành công trong tương lai nè. Chào tạm biệt bạn.
Ừm. Cảm ơn bạn. Ừm, tạm biệt.